Я к тебе сегодня обращаюсь с таким, а, вопросом, м. Как управлять стрессом без борьбы с эмоциями, да? То есть, м, я понимаю, что я перфекционист, и из-за этого, ну, у меня очень много напряжения накапливается, э, в жизни, м. То есть у меня очень много занятий, и работа, и творческие занятия. И, а я часто переживаю, потому что у меня ну, то есть хочется, чтоб всё получилось идеально, а идеально не получается. Н ну, м, я себя, знаешь, немножко, э, загоняю из-за этого. И мой график тоже такой слишком плотный. Вот, я бы сказала, что на данный момент, а, я немножко нахожусь в таком, ам, состоянии близкому к выгоранию. Вот, хотелось бы обсудить эту тему более детально с тобой и, возможно, получить какие-то советы.
Конечно, я тебя прекрасно понимаю. Перфекционизм, в общем-то, может осложнить, э, любую жизнь, и поскольку ты нормальный человек, тебе это тоже может доставить массу неудобств. Вот когда ты говоришь про перфекционизм, а как ты считаешь, откуда он тебе взялся? Вот как давно ты за собой замечаешь это?
Точно. Ты знаешь, я не знаю, откуда он взялся у меня, э, но мне кажется, он всегда там был. И, э, ну, наверное, прям с самого детства, ну, м, я всегда М, я знаю точно, что, м, когда я что-то пыталась сделать в своей жизни, э, либо училась в школе, либо в университете, либо на работе, либо вот даже мои творческие занятия, м, я учусь параллельно в музыкальной школе ещё, да. Э, что бы я не делала, я пытаюсь сделать это, ну, на все 100, да. То есть я буду как-то, э, искать, думать, очень очень много думать. То есть если я сравниваю себя с другими людьми, м, я вижу, как другие люди работают, м. Вот если брать пример, там, а, я ещё вот и фотографией занимаюсь, да. М, если см да, смотреть вот на работу некоторых и из моих коллег
Так. Понимаю.
э, конечно, есть люди, которые восхитительны, но есть другие. Они как-то так по-быстренькому сделали, э, отретушировали и выложили это всё. А у меня наоборот, я не могу, э, то есть Э, пока для меня это не выглядит, э, либо идеально, либо достаточно хорошо для меня. Я не могу что-то, э, выложить или, м, е если это касается работы, м, я очень долго буду работать над чем-то, пока, э, я не буду довольна результатом. Ну и, конечно, потом, э, из-за этого пт там много стресса пр появляется у меня, потому что я провожу очень много времени, э, работая.
Ясно. Ну, это неудивительно, что появляется стресс из-за большого количества работы, но ты говоришь, что появление перфекционизма было ещё где-то в детстве. Вот как ты в ощущениях, э, понимаешь перфекционизм? Это скорее тяга к одобрению или возможность уйти от разочарования, например, что тебя ценят родители или ещё кто-то? То есть это скорее в позитивном или всё-таки негативном контексте?
М. Э, скорее всего в позитивном, я бы сказала. Но хотя, ты знаешь, мне кажется, э, в моем случае, наверное, присутствует и позитивный, и негативный аспект. А, я не не могу связать это как-то с родителями
Так.
потому что, э, они не были какими-то такими требовательными, ам. Учитель тоже к вроде как бы не были сильно требовательны ко мне. М, но ты знаешь, э, наверное, я всё-таки росла в таком, ам, э, обществе очень интеллектуальном. И, э, м, даже вот мои друзья там в школе, в университете, вот, скорее всего, может, они были теми самыми людьми, а, которые на меня нагоняли перфекционизм, э, потому что Да, это т такие люди, которые, э, ну, знаешь, очень серьезно работали, учились, ам.
Да. Ясно.
Вот и они ещё, наверное, скорее всего, м, в каком-то в какой-то мере оценивали работу других людей. А, и скорее всего, не знаю, может, у меня тоже появилось, м, такой вопрос такой момент, что если я что-то делаю, какую-то работу, и ещё потом нужно, ам, публиковать это куда-то, да? А, я поняла, что мою работу будут оценивать, и, э, моя рабо должна соответствовать каким-то таким высоким стандартам.
Так. Понимаю. Ну, вот здесь же очень простая формула, э, которая заключается в том, что когда у тебя есть перфекционизм, то у тебя 2 исхода: ты либо боишься, что тебя осудят, в кавычках, накажут, либо желаешь, чтобы тебя поддержали и одобрили. М, в принципе, это движение туда и туда, то есть оно дает разные ощущения.
Да. Да. Ага, понимаю.
То есть у тебя оба наблюдаются.
Ты знаешь, э, скорее всего, одобрение, мне кажется, м. М, подсознательно, да, то есть я понимаю, это такие вопросы сложные, которые я себе никогда не задавала, но мне кажется, скорее всего, вот, э, м, меня интересует одобрение.
Так. Ну, а вот что ты чувствуешь, когда не получаешь его?
А, что я чувствую? А, ты знаешь, а, ну вот, э, опять могу именно подумать про конкретный пример с фотографией, да. М, м, я очень много вложилась, а, в создание своего портфолио, и люди как-то холодно, а, реагируют, то есть, ну, там действительно очень много, а, силы вложила, времени, эмоций, и, м, м. Ну, то есть, я понимаю, что, <chuckles> знаешь, э, я делюсь, а, со своими знакомыми своим портфолио, и часто, м, м, просто говорят: "А, хорошо", или ничего не говорят, или, знаешь, как-то спокойно относятся. Ам, ну я, как бы, м, наверное, я чувствую, что я не получаю какой-то отдачи, то есть я я вложила себя, но не получаю какой-то отдачи.
Да. Ну, давай. Понимаю. Ну, это, безусловно, может расстраивать и как одна из форм. А вот когда ты, м, говоришь про перфекционизм, он скорее парализует тебя? Ну вот, твоя реакция на недополучение этого признания, одобрения? То есть, э, нет такого желания бросить и больше никогда не заниматься?
Да. М, ну, не прям так сильно, да. Но я бы сказала, что, наверное, всё-таки теряю какая-то потеря мотивации появляется, да. То есть когда я делаю делаю делаю, и я вижу, что, а, никто не реагирует никак, но я уже начинаю думать, что это никому не нужно, кроме меня, и получается, как бы, теряется мотивация.
Да. Ну, то есть ощущение, что мир отвергает тебя.
Ну, ин да, но в каком-то смысле или просто не замечает, <chuckles> проходит мимо.
Ну, и да-да-да, он даёт предпочтение какому бы то ни было другому, что всегда кто-то есть лучше и так далее. То есть я к тому, что насколько это влияет на твою самооценку?
Ты знаешь, наверное, это, э, влияет негативно, а, то есть, а, м, я даже могу это как-то, м, сравнить. Вот, и когда я только открыла свою страничку, да, и там было чуть больше реакций, м, я чувствовала всё-таки себя хорошо, да, но со вре а эти реакции уменьшились, стали меньше, а, и как бы желание, знаешь, а, тоже немножко спадает, желание творить, тоже оно и исчезает, да. Если, как, ну, как бы, если нету публики, а зачем а зачем играть, да?
Да. Так. Безусловно. Ну, вот в ощущениях, например, в телесных, то есть ты чувствуешь подъем эмоций либо, наоборот, угнетение, когда и то, и то происходит?
Конечно, да, конечно, когда я получаю, а, м, внимание, там, кто-то реагирует, там, какие-то хорошие оценки, лайки и так далее, а, конечно, у меня получа а, э, поднимается настроение, появляется энергия. И наоборот, э, если я вижу, что, м, мало реакций, есл или нету реакций, то как-то, ну, м, какая-то грусть такая появляется, да. Э, м. Да, фрустрация.
Понимаю. М, а вот когда появляется грусть или фрустрация, ты стараешься проживать всё это или пытаешься себя чем-то отвлечь?
Хм, хороший вопрос. Эм. Наверное, я я пытаюсь это прочувствовать, но не сильно долго, наверное. Эм, то есть я понимаю, что Да. Я понимаю, что важно прислушаться к своим эмоциям, а, нельзя их игнорировать, но, м, то есть не хочется слишком долго в на находиться в негативных эмоциях, э, потому что это может затянуть, и, а мне нужно двигаться вперед. То есть я буду пытаться как-то, м, поднимать себе настроение, когда всё не так хорошо идет.
Понимаю. М, ясно. Ну, просто ты, насколько я понимаю, ну, можешь переключаться между разными задачами, и для тебя очень важен как раз элемент творчества.
Да, да, конечно. Ты прав.
То есть, по идее, если ты в одной области недополучаешь, ты можешь с лёгкостью переключиться на другую область. Ну, на время хотя бы.
Да, да, ну, ты знаешь, э, м, м, да, в этом есть что-то, но, э, у меня вот ещё вот со временем, м появились много задач, конечно. И я понимаю, что я не могу просто себе позволить сидеть и, эм, грустить. Э, то есть у меня нет такой роскоши <chuckles> сидеть и грустить, потому что мне нужно работать, да, там, м, или есть какие-то другие, как ты говоришь, э, задачи, э, м, цели и так далее. И действительно, да, когда что-то с чем-то не получается, ну, я могу немножко взгрустнуть, конечно, но потом я всё-таки переключусь на что-то другое и всё-таки буду продолжать работать и и творить.
М, понимаю. Так. Ну, а тебе трудно оставаться наедине с самой собой?
Ну, я бы сказала, что мне нравится оставаться наедине с самой собой.
Так. И? Ты остаешься наедине с самой собой? То есть нет у тебя элемента самокопания, я в этом смысле. Там, где есть перфекционизм.
Э эй
То есть очень многие люди пытаются от себя убежать, э, спрятавшись в толпе, без признания как раз собственных эмоций.
Да. Ага. М. Ну, ты знаешь, вот у меня есть такие моменты, вот, э, компульсивные, м, компульсивные закуски, да. Вот когда у меня какие-то такие эмоции, м, э, негативные, да, я могу, э, шоколадки кушать, чипсы. Вот, наверное, у меня это так проявляется.
Да. Понимаю. Ну, то есть тебе бы быстрая радость очень важна, но это, м, нормально для творческого человека. Я думаю, ты на правильном пути находишься, вот потому что стараешься со стрессом смириться, что он неизбежно появляется, поскольку ты не можешь на всех влиять. Ну и, собственно говоря, борешься через проживание этих эмоций. Это очень здорово.
Да. Да. Спасибо тебе большое! Э, было очень приятно с тобой пообщаться, поразмыслить, проанализировать себя. А, спасибо тебе большое!
И тебе большое спасибо, что обращаешься и делишься такими важными эмоциями для каждого человека, особенно для тебя как человека творческого и ищущего. Спасибо тебе.